Hmm, itu ada sih, salah satunya lemari lemari jati punya papahku. Jadi emang, eee, di yang disisain dari semua lemari, karena kebetulan tiap kamar tuh ada lemari jati kayak gitu ya. Nah jadi yang disisain cuman punya papahku itu karena disitu tuh ada kenangan, eee, sama almarhumah mamahku, karena mamahku kebetulan udah nggak ada kan. Jadi disitu tuh kayak mereka tuh yang milih mamahku, jadi papahku tuh pengennya yaitu masih ada sama dia gitu, karena itu mengingatkan, eee, kenangan-kenangan manis waktu mungkin awal pernikahan ya sama mamahku. Jadi kayak pokoknya ini jangan dipindahin ya terus ya, eee, kita kayak memahami, "Iya, nggak dipindahin kok yang ini" gitu, jadi biar papah juga ngerasa, apa ya, tenang terus juga enggak enggak jadi sedih gitu loh. <chuckles>
Apa tuh? Oke. Oalah, iya. Jadi pasti ya. Iya bener. Aduh aduh jadi sedih deh sekarang <laughs> Karena itu, ternyata emosional banget gitu ya. Maksudnya 1 barang aja gitu, ya tadi ya menyimpan cerita yang, ya cerita yang manis gitu kan, aduh oke. Nah Kak, terus tadi ya ngomong-ngomong soal masalah, eee, warna mungkin ya, eee, secara estetika gitu. Menurut Kakak, sepenting apa sih warna itu agar nyambung, gitu? Misalnya nih, kayak tadi kan ukuran oke jelas ya di jadi pertimbangan, nah kalau masalah warna nih, penting nggak untuk dipertimbangkan juga tuh?
Ah iya, nggak apa-apa nggak apa-apa, aman. Mhm. Bener bener banget. Mhm. Iya iya iya. Mhm. Nah, kalau buat aku sangat penting ya, apalagi aku tuh emang, mmm, memilih warna di dalam rumah itu tuh catnya putih. Jadi biar, eee, aku pengennya sih, eee, kayak putih terus abu hitam gitu, jadi di dalamnya kayak seseragam itu gitu pengennya perabotannya, terus hmm, catnya
Oke. Kenapa tuh, Kak? Apa karena bikin lebih makin luas atau gimana tuh secara visual?
Heeh, kalau putih itu emang eee, kalau secara penilaian dari ahli itu emang bikin lebih luas ya, karena ruangan yang rumah yang kecil ketika dicat warna putih jadi kelihatan luas. Cuman aku tuh nggak pengen kayak monoton karena apalagi, eee, tembok luar ya itu kan cepet kotor gitu, jadi aku memilih warna hijau, eee, hijau tua gitu. Jadi biar nggak cepet kotor karena kalau putih wah itu pasti PR banget sih di luar putih. Heeh, makanya bener banget, jadi milihnya kayak gitu. Boleh. Mhm.
Oh gitu. Oke. Iya. Rawan banget ya kalau putih ya? Oke. Nah Kak, terakhir nih terakhir nih dari aku nih. Oke, nah kalau misalnya ada 1 kesempatan untuk merubah total 1 ruangan, ruangan mana yang Kakak pengen ubah dan kenapa? Di rumah Kakak ya.
Iya.